Erzähl doch mal, welche Apps machen dich im Alltag wirklich produktiv?
Auf jeden Fall die KIs heutzutage. Ja, ChatGPT, Gemini und Grok, also benutze ich wirklich täglich, ähm, rede mit denen nebenher. Das ist ja das Geile, dass sie reden können heutzutage. Richtig, richtig geil, ja.
Mhm, okay.
Äh, habe angefangen so also vor vor 2 Jahren circa habe ich angefangen mit der KI oder vielleicht sogar noch mehr, 3, 4 Jahren vielleicht. Äh, immer immer noch gechattet, aber ich chatte voll voll wenig eigentlich nur. Ich ich rede richtig mit denen mit denen und das ist so geil.
Okay, okay. Ähm, also das heißt, besonders die die Form der Kommunikation fasziniert dich an den Apps. Und inwiefern würdest du sagen, dass sie dich produktiver machen?
Ähm, ich meine ganz ganz ganz viel, wo wo wo soll ich anfangen? Also, vorhin war ich im im Schuhladen, äh, und, ähm, beziehungsweise das ist im Baumarkt, aber der hat schöne dicke Winterschuhe. So und da gab's 2 Sorten. Da gab's die eine für für 30 € und dann gab's die für 70 €. So und dann habe ich hier die Gemini-App rausgeholt, ähm, habe mal Kamera angemacht, habe gesagt: „Ja hier, guck dir mal den Schuh an und sag mir mal, was die wie die User den bewerten.“
Mhm. Okay, also sprich, äh, du würdest sagen, dass die Produktivität sich besonders darin bemerkbar macht, dass du, ähm, schneller irgendwie an persönliche Ziele damit auch kommst? Also, so 'n bisschen wie jetzt so: „Ey, okay, ist er gut oder nicht?“ Und anstatt, dass du jetzt irgendwie dir ganz viele, ähm, Berichte durchlesen musst, kannst du das einfach schnell jemand fragen?
Auf jeden Fall. Genauso ist es, schneller und effizienter und auch sogar mit mehr mit mehr Freude und mehr Energie, weil, ähm, das das spielt ja dann im Nachhinein auch wie auch wieder mit rein, ne, dass da noch mehr Energie übrig ist für a für andere Sachen.
Mhm, okay. Würdest du auch sagen, dass es für dich da welche gibt, die gar nicht mehr verzichtbar sind im Alltag?
Ja, also wirklich die ich genannt habe. ChatGPT, Gemini und Grok, auf die auf die möchte ich nicht verzichten.
Okay, okay. Beschreibe mal so 'n bisschen, wie ich mir so 'n Tag vorstellen kann. Also, wann benutzt du sie, wie oft benutzt du sie, in welchen Situationen?
Mhm. Ja, also ich ver benutze sie jetzt nicht unbedingt regelmäßig, ähm, aber ganz oft auch einfach beim Autofahren, ähm, wenn ich wenn ich alleine bin und dann, ähm, paar Sachen habe, die mir einfach durch 'n Kopf gehen. Ähm, das kann alles Mögliche sein, ne? So so typische Fragen ,wie zum Beispiel, ja: „Hat der Laden heute noch offen? Was kostet das Schwimmbad da drüben?“ Ähm, oder auch ich ler oder auch Fremdsprachen lernen. Äh, ich lerne Schwedisch. Äh, kann es schon 'n bisschen. Verbessere verbessere mich da auch, ne, aber, ähm, zum Sprachen lernen sind die Dinge ja auch total geil, ja. Wenn du willst, kannst du da mongolisch lernen, behaupte ich mal.
Oh, okay. Ja, cool. Kannst du mal kannst du mal so 'n bisschen 'n Beispiel erklären, wie du damit 'ne Sprache lernst? Also, wie kann ich mir das vorstellen, wie das abläuft? Sagst du dann einfach: „Hey, bring mir die Sprache bei und gib 'n paar Tests.“ Oder wie funktioniert das?
Ähm, na ja, ich erkläre dem erst mal ungefähr, auf welchem Level ich bin, ne? Da gibt's ja die die Einheitslevel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ähm, weiß nicht, ob die dir ob die dir bekannt sind.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja.
Genau, klar, ne, die kennt man ja. Und dann sage ich der der KI: „Na ja, auf dem Level bin ich ja ungefähr und, ähm, jetzt sprechen wir mal zusammen nur Schwedisch und, ähm, du, ähm, sprichst komplett Schwedisch mit mir, es sei denn, ich frage dich was und sage dir, dass du eben wirklich Deutsch sprechen willst mit mir“ und dann stelle ich Fragen wie zum Beispiel, ja, Grammatikfragen, ne? Also, in Schweden gibt's so was im Schwedischen gibt's so was Ähnliches, wie im Deutschen, wo man eben der, die, das haben. Äh, die haben aber nur 2 Variationen. 2 Varianten davon, ne, und da da frage ich oft nach: „Ja, ist das eben ein, äh zu welcher Kategorie von den beiden gehört das?“
Mhm. Mhm, okay. Okay. Und wenn du das jetzt so vergleichst mit anderen gängigen, ähm, Apps, die's ja vorher irgendwie schon gab, Duolingo oder jetzt auch Babbel zum Beispiel, ähm, was würdest du sagen, ist jetzt der Vorteil durch das KI-basierte Lernen? Also, inwiefern macht es dich vor allem produktiver?
Mhm. Ja, ich habe Bubble auch benutzt, das war eigentlich auch gut, äh, w schön, weil es strukturiert ist, äh, aber das KI-basierte ist einfach, dass man wirklich gezielt fragen kann, ne, und da hast du einfach 'nen Eins-zu-eins-Coach oder 'n Lehrer. Das ist halt richtig gut, ne? Für den du nicht bezahlen musst, der ist ja umsonst, der ist ja umsonst, wie geil ist das denn?
Mhm. Okay, Ja. Ja, grade bei dem bei dem Fokus auf die auf die Produktivität, würdest du dann auch sagen, dass man quasi auch 'ne wirtschaftliche Produktivität dadurch optimiert? Das ist ja eigentlich auch 'ne interessante Frage. Es geht ja nicht nur um 'ne Zeitoptimierung wahrscheinlicher, oder?
Ja, auch absolut. Also, ähm, ich habe nebenher immer mal 'n paar Geschäftsideen. Ich sitze jetzt äh, sitze jetzt wirklich an einer, die ich versuche durchzuziehen und, äh, brainstorme da aber auch mit dem Grok zusammen und, ähm, äh, frage den, ähm, frage den ganz viel aus: „Macht das so und so Sinn?“ Ähm, mm, ja, also ich will da 'ne Community aufbauen mit mit 'ner mit 'ner mit 'nem Mitgliedschaft ähm, mit 'ner bezahlten Mitgliedschaft und, äh, auf auf auf Discord und frage den dann: „Ja, wie kann ich Discord ordentlich aufbauen, ähm, gerade am Anfang? Ich ich benutze das nämlich nicht so viel. Ähm, wo kann ich da welche Einstellungen muss ich treffen? Wie kann ich das machen, dass die Leute automatisch die Berechtigung bekommen" und, äh, da hilft das Ding extrem. Ich muss auch sagen, das Ding hat mir viel Mist erzählt, so ist es nicht, aber im Ende im Ende ging's trotzdem schneller. Im Endeffekt war ich trotzdem schneller und produkdiver produktiver, als wenn ich es irgendwie, äh, einfach nur gegoogelt hätte.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, okay, okay, ja, das wollte ich nämlich grade fragen, dass ich mir dachte so: „Man ist da ja auch nicht ganz gefeit vor auch 'n paar Fehlleitungen?" Würdest du sagen, ähm, dass es da auch Momente gab, wo du quasi 'n bisschen in 'ne Sackgasse geleitet wurdest und letztendlich, ähm, doch eher Zeit und und auch Nerven verloren hast?
<chuckles> Ja, also, ähm, genau, genau. Ich habe da, äh, äh, ich wollte halt eben versuchen, äh, d aufzusetzen, dass alle Mitglieder, die hinzukommen, automatisch, äh, d äh, in 'ne 'ne bestimmte Rolle bekommen und automatisch in bestimmten Channels, äh, bestimmte Channels sichtbar werden für die, äh, und dass sie was machen und da hat mir was mit 'm Bot erzählt und der andere Bot und das ging alles nicht und die Bots sind eigentlich an und für sich da, ja? Und das hat das hat echt 'n 'n Weilchen gedauert, aber, ähm, trotzdem glaube ich, dass es, äh, im Endeffekt schneller gewesen ist, als wenn ich's gegoogelt hätte, weil ich hätte die gleichen Probleme auch per Google dann gefunden.
Mhm. Okay. Okay, okay, verstehe. Gibt es so klare Situationen, denen du sagst: „Da, ähm, gehe ich auf ChatGPT, da gehe ich auf Gemini, da wechsle ich?“ Hast du da für dich schon klar rausgefunden, wann welche App für dich die meisten Vorteile bietet?
Also, ich finde der Grok vom Elon, der ist, ähm mit dem rede ich gerne, wenn ich einfach 'n bisschen 'n bisschen so, ähm wenn ich Bock habe, auch mal umgangssprachlich mit denen zu reden. Der der hat richtig coole Umgangssprache drauf und, ähm, der nimmt auch nicht immer, äh, jedes Blatt vorm Mund
Ja, okay. <chuckles>
und der ist auch 'n bisschen gerissener, würde ich sagen, ja. Ich hatte da wollte mal 'n bisschen nach dem nach Kunsthandel, ähm, fragen, so 'n bisschen Psychologie im Kunsthandel, weil ich da jemanden in der Familie hatte, der 'n paar Bilder hat und, ähm, da hat er mir 'n paar gute Tricks verraten, wo ich jetzt sagen würde, ob ChatGPT, die mir so genau erklären würde, weiß ich jetzt nicht, weil ChatGPT, die machen immer so der der macht immer doch so 'n Disclaimer dazu, ähm, und, ah, das brauchst du ja nicht, ne? Das brauchst du ja nicht. En entweder entweder gib mir 'ne Antwort oder nicht. Da dafür ist ChatGPT ist, ähm, wirklich eigentlich immer 'ne souveräne Quelle und auch 'ne recht zuverlässige Quelle, wenn's einfach ums ums reine Datenabfragen geht. Also, da kann man der kann man ChatGPT vertrauen. Und Gemini hat jetzt einfach auch, äh, 'ne Kamera dazu. Also, ja, das das ich kann kann die Kamera auf Gegenstände halten und sagen: „Ja, ähm, sag mir mal hier, ähm, was weiß ich, wie viel Kalorien die Milch enthält.“
Mhm. Ja. Okay. <chuckles> Mhm. Okay, okay. Also, würdest du sagen, sind, ähm, für dich die die 2 Apps eher so die Lexika und dann hast du noch einmal den bisschen gewiefteren Gehilfen quasi, ja, bisschen um die Ecke denken kann auch. <chuckles> Okay, spannend. Ich meine, wenn du grade auch sagst so, daran gefällt dir zum Beispiel auch, dass du einfach mehr in 'nem lockeren Alltagston reden kannst, auch mal 'n bisschen quatschen kannst einfach. Würdest du sagen, dass du, ähm, die Balance da gut hinkriegst oder dass es auch die Gefahr gibt, dass du dann manchmal vielleicht auch in sinnfreieren Zeitvertreib verfällst? Oder wie würdest du da so die Waage einschätzen? Und wie kann man das verhindern, dass man wirklich da auf 'ne ähm, 'ne 'ne Effizienz und 'ne Produktivität geht und sich nicht quasi nur im Zeitvertreib verliert?
<chuckles> Ja, genau, ja. Ne, also im Zeitvertreib verliere ich mich eigentlich nicht, ähm kann das verstehen, dass das wirklich 'ne Gefahr ist für einige Leute, weil's auch 'ne interessante Spielerei sein kann, aber dafür bin ich eigentlich zu alt und, ähm, habe 'ne Familie zu ernähren und muss halt fokussiert bleiben. Und mir macht's auch jetzt nicht so viel so viel Spaß, ähm, 'n großes Gespräch mit 'ner KI anzufangen, wo ich weiß, das ist halt einfach trotzdem nur 'ne Maschine ohne Gefühle. Klar, manchmal macht man was 'n paar Sätze erzähl mal 'n Witz oder so oder wenn du wirklich, ja, 'n paar Sätze so, aber dann dann war ist der Spaß auch wieder vorbei und also, das Problem habe ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt so ja, die Jugend heutzutage, vielleicht so grade die Teenager damit schon ordentlich rumspielen und da vielleicht auch irgendwie, ähm, zu sehr abhängig werden, um das als irgendwie Freundschaft zu betrachten und anstatt irgendwie das wirklich als Werkzeug zu benutzen.
Mhm. Mhm. Ja. Und wenn du dir auch wenn dich ja würde mir jetzt mal davon ausgehen, dass du dich jetzt mittlerweile auch einigermaßen auskennst mit den Apps, hättest du denn da Tipps vielleicht oder sinnvollere, ähm sinnvolle Funktionen, Nutzungsformen, um das zu verhindern, dass man in die ständige Ablenkung gerät und das wirklich sinnvoll und produktiv auch nutzt. Also so 'n paar Hacks. Weißt du, wenn du mir jetzt erklären könntest: „Ey, versuch das mal in den und den Situationen so und so zu nutzen.“
Hm, also jetzt ich ich habe eigentlich keinen Hack. Doch, ich könnte vielleicht da, ähm bei bei ChatGPT gibt's die Einstellung, ähm, irgendwo im Menü, ähm, dass du der KI deine eigene dir 'ne Persönlichkeit zuweisen kannst, so wie du sie hättest gerne hättest. Also, zum Beispiel irgendwie: „Wenn ich dir 'ne Matheaufgabe gebe, dann gib mir nur die Lösung ohne den Rechenweg.“ Oder, ähm, 'nen bestimmten Charakter oder so oder was weiß ich, du kannst einfach quasi sagen: „So und so sollst du generell antworten oder generell sein“ und da kannst du natürlich dann auch sagen, ähm: „Guck mal, wenn ich irgendwie, ähm, zu viel, ähm, unproduktive Geschichten mit dir rede, wenn's einfach nur 'ne belanglose Konversation wird, wenn du das merkst, dann erinnere mich dran, dass ich doch eigentlich dich als Tool benutzen will.“
Ah, okay. Mhm. Okay. Clever, also du meinst sozusagen, dass durch Personalisierung man der App direkt eigentlich die richtige Nutzungsform im Vorhinein zuschreiben kann und dass man dann gar nicht irgendwie auf den falschen Pfad gelangen kann, das einfach nur als Ablenkung oder Zeitvertreib zu nutzen.
Ganz genau so, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht probiert. Ähm, ich habe auch noch gar nicht das Setting gefunden, ähm, wo man diese diese personalisierte Einstellung machen kann, aber ich habe das schon mehrfach gelesen. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass man das, äh, wirklich machen kann. Also, äh, lass mich bitte nicht lügen, okay?
<chuckles> Okay. Ja, ich meine, es geht ja auch um Tipps und Ideen. Von daher, ähm, spannende Idee und ja, interessant zu hören, wie Apps dich im Alltag produktiver machen. Wieder was gelernt. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Werde ich einiges draus mitnehmen.
Mhm. Jawohl, alles klar. Dann, ähm, wünsche ich dir 'n schönen Tag noch und, äh, wir hören uns.
Vielen Dank. Tschau.
Tschau.